باقول لِك إيه هو أنا كنت عايزة أتكلم معاكِ كده واحكي في حاجة بجد مم يعني مش عارفة أضبّطها ومأرّقة عليَّ بصراحة يعني، ومنغّصاني كده وآمم يعني وعايزة نصيحتِك كده يعني.
أكيد أنا موجودة علشان أسمعِك وأحتويكِ في الوقت اللي أنتِ عايزاه، قولي لي خير إيه، إيه اللي مضايقِك؟
إمم بُصّي أنا عَندي مشكلة إن أنا م عايزة يعني عايزة أقلل وزني، عايزة أعمل diet وفي نَفْس الوقت أنا م مش عارفة أخد الخطوة أو أبدأ فعلًا فعلًا آآ خطة إن أنا أنظّم أكلي، وأعمل diet و و ويبقى ماشية على على إيه على نظام diet كده بجد صِحّي. يعني كل أمّا أبدأ آه بالضبط بُصّي كل أمّا بابدأ يعني أقول خلاص النهاردة بقى أنا هابدأ أو من بكرة هابدأ ألاقي نَفْسي اللي هو إيه آآ دَبِّتها على الغدا، دَبِّتها على العشا آآ لقيت نِفْسي راحت مَرّة واحدة كده على junk food و وعايزة اط آكل النهاردة مثلًا سينابون مثلًا. كوارث كده يعني أنا اللي هو إي يعني يوم ما باقرر أنتِ عارفة أنا لو ما قررتش أنا ممكن أمشي عادي، بس أنا اللي هو يوم ما باقرر كده باحس إن أنا نِفْسي راحت للحلويات، نِفْسي راحت ل لمثلًا مسقعة بقى وفي الزيت و والحاجات ديّة والحاجات دي بجد خطر وبالأخص عليَّ، فاهمة؟
فاهماكِ. ياه! إمم إمم. فاهماكِ إمم. أكيد، بُصّي هو أنا مقدّرة أوي الفكرة اللي أنتِ بتحاولي إن أنتِ توصلي لوزن صحّي وبتحاولي إن أنتِ، تحافظي على صحتِّك، وبتحاولي إن أنتِ تعملي يعني حِمية غذائية جميلة، وفكرة إن أنتِ مش عارفة تلتزمي بيها على فكرة دي مش مشكلتِك أنتِ لوحدِك، يعني دي مشكلة معظم أو شريحة كبيرة أوي من الناس، إنّها م بت أوّل ما بتاخد الخطوة، آآ، بيبقى فيه كده كأن هي بتتحط في حالة عقليّة كده اللي هو إيه طَب آآ، من بُكرة، دايمًا التسويف بيبقى مرتبط ب آمم، ال كمان ال ال يعني فكرة اللي هو القرار اللي أنتِ واخديه اللي أنتِ خدتيه بس خلّيني أسألِك أنتِ قُلتِ، إن الحاجات دي خَطَر عليكِ أنتِ شخصيًا، آآ، هو أنتِ بِعِد الشر مثلًا بتشتكي من حاجة؟ في مرض يعني أو حاجة، هو اللي بيدفعِك والَّا الدافع الأساسي ليكِ آآ، في الحِمية الغذائية إن أنتِ تبقي، بس بصحة أحسن أو تبقي أكتر نشاط؟
امم. بالضبط. آه، لأ بُصّي، أنا هاقول لِك على حاجة هو أنا كده، كده، المفروض ك كشخصية كده لازم، لازم أعمل diet ويبقى م كمان مدى الحياة لسبب، أنا عندي مقاومة انسولين، فمقاومة الانسولين دي ب الله يسلِّمِك يا حبيبتي، المفروض إن مقاومة الانسولين دي بتمنع الحرق اللي هو بصورة طبيعيّة، أنا المفروض إن أنا أمتنع عن حاجات معيّنة زي النشويات، آآ آآ، طبعًا لازم تت النشويات برضه ليها فوايد، بس اللي هو لازم بكمية معيّنة، آآ، السكريات دي ما ينفعش نهائي بالكَمّ اللي أنا باتكلّم فيه، يعني أنا لو ليّا مثلًا في اليوم فليّا معلقة والَّا معلقتين سكر، والمعلقتين دول كمان ممكن آخدهم بقى في منش في مشروب والَّا حاجة، فبالتالي مش هاعرف إن أنا آكُل أكل فعلًا كبير، تاني حاجة مقاومة الانسولين دي بتأثّر عليَّ بقى في مشاكل تانية كتير ك يعني في جسمي، يعني امم حاجات بقى يعني حاجات تانية كتير بتمنعني يعني بتأثّر كمان على على تركيزي، يعني دي أنا باقول لِك هي بتمنع الحرق فبتأثّر على تركيزي وباحِس إن أنا، مه يعني لو كَلت ودبِّتها ف في وقت معيّن، ما باعرفش بقى باتشتِّت، عارفة اللي هو لو اشتغلت، باحِس إن أنا عايزة أنام، باحِس إن أنا م تركيزي كُلّه في الأكل اللي في بَطني، مش في دماغي يعني خالص، يعني مش عارفة أفكّر أصلًا، <chuckles> بس ف آمم، يعني حاولت والله حتّى كمان، إن أنا، آآ، أتك أتكلّم مع دكتورة مثلًا، أو أنزل أرُوح ل لدكتورة تغذية، بس للأسف برضه ما التزمتش، يعني أنا يعني رُحت قعدت أسبوعين بس وما التزمتش.
ألف سلامة. أكيد. صح. فاهماكِ. <laughs> فاهماكِ. طَب ده جميل. ليه كده؟ طَب إيه اللي خلّاكِ ما تستفاديش يعني؟ فكرة إن أنتِ فكرتِ إن أنتِ ترُوحي لحد متخصص يساعدِك، إن أنتِ تغيّري يعني آآ أسلوب حياتِك لأسلوب أكثر صحيًا، لإن أنتِ يعني عافاكِ الله عندِك مرض مقاومة الأنسولين ده، دي كانت فكرة حلوة جدًا منِك، إن أنتِ ب يعني آمم عايزة تاخدي رأي حد متخصص، مش مجرد الموضوع يبقى بناءً على تجربتِك الشخصية. بس قولي لي، هو إيه اللي خلّى الموضوع يعني ما يستمرش أكتر من أسبوعين؟
اهم. بُصّي، هاقول لِك على حاجة، هو أنا دلوقتي الدكتورة بتعمل لي جدول، ماشي؟ الجدول آآ حاجات أنا مش قادرة أس أستحملها، يعني اللي هو 4 معالق مكرونة أو 3 معالق كده رز. آآ م آآ يعني كذا حاجة، أول حاجة آآ ما عرفتش ألتزم بال بالخطة، ما عرِفتش ألتزم إلا يومين مثلًا أو 3، بقية الأيام ما عرِفتش خالص، فبالتالي بارُوح لها ما فيش أي تأثير خالص على الميزان. آآ دي حاجة. الحاجة التانية آمم <tsk> إني يعني مش عارفة أقول لِك إيه، أنا أنا لمّا بتقول لي مثلًا يوم free، أ الوجبة قصدي free، أنا باخد اليوم كُلّه free. أنا مش، <laughs> مش باعرَف خالص، مش، مش لاقية حتى يعني أنتِ عارفة لو لو أنا فعلًا التزمت على آآ يعني الأسبوع كامل، أنا ممكن أخس مثلًا من كيلو ل2 كيلو، بس أنا ما عرِفتش ألتزم خالص. يعني الموضوع بالنسبة لي صعب بجد.
فاهماكِ. آه. آه فهمتِك. حلو. بُصّي فاهماكِ ومقدّرة طبعًا اللي أنتِ بتمري بيه إن أنتِ بتجاهدي نفسك، ده جهاد صعب جدًا، إن أنتِ دايمًا بتحاولي طول الوقت أنتِ قدام اختبار ودايمًا بتحاولي تفكري نفسِك بالهدف ال ع اللي أنتِ حاطاه، وللأسف نفسِك دايمًا بت يعني بتغلبِك وتروحي، وفكرة على فكرة في دكاترة فعلًا تغذية كتير بيبدأوا بكميات صغيرة جدًا، ودي ما بتتناسبش مع حجم الجوع اللي أنتِ بتشعري بيه، خصوصًا بقى إن أنتِ كمان عندِك مشكلة في الحرق، فممكن تكون الدكتورة رسمِت لِك خطة مثلًا استشارية التغذية رسمِت لِك خطة من اللي هي بتبقى عند كل الناس دي ما لهاش علاقة بشهيتِك أنتِ ونفسيتِك أنتِ، آآ جربتِ مثلًا إن أنتِ لما تروحي لها توضحي لها إن أنتِ بتجوعي كتير، فمثلًا تغيّر لِك في نوعية ال الحمية الغذائية اللي هي بتحطها لِك دي، تبقى بتتناسب مع فكرة إن أنتِ نِفسِك بتروح مثلًا لحاجات آآ يعني سكريات كتير فت فتوصف لِك مثلًا سكريات تبقى مفيدة آآ حاجة من النوع ده؟ والّا أنتِ اكتفيتِ بس بالرفض التام بدون أي يعني مناقشة مع الدكتورة؟
إمم. إمم بالضبط وبعدين إمم. لا والله أنا حاولت كتير، يعني هي حتى للأسف هي عايزاني ب هي ماشية بنظام اللي هو لأ أنتِ لازم تعملي كده علشان نخس في أقرب وقت ممكن، يعني هي اللي هو لا يا حبيبتي لأ مش هينفع طيب شوكولاتة dark طيب، لأ برضو مش هينفع، طب ممكن دهون صحية زي ال ال ال اللي هي المكسرات والحاجات زي كده، برضو مش هينفع فهي ي حسستني آه حسستني إن هو أنا ممنوعة من حاجات كتير أوي Plus إن أنا كمان عندي في البيت آآ م ملتزمة إن أنا أعمل نظام ليهم برضو هُم مش هي مش هيلتزموا بالنظام بتاعي أنا، هياكلوا أكل وأنا هاعمل أكل أنا كمان، فالموضوع برضو عبء زيادة، آه إن أنا هاعمل مثلًا 3 حلل ليهم، أنا هاعمل ليّا كمان حلتين، هاقف كتير أوي في المطبخ وباعمل مجهود زيادة وكل شوية سلطة و وحاجات اللي هو مجهود زيادة و
آه. جميل آه. برضو؟ مُجهِد إمم. عندِك حق.
يعني الموضوع برضو اللي هو ده حاجة، يعني إن أنا ألتزم في البيت بحاجة، وإن هي مانعاني من حاجات كتير أوي، آآ، الموضوع بالنسبة لي مُجهِد حاسة إن أنا اللي هو باعمل مجهود طب فيها إيه لما آكل بقى! عارفة اللي هو بقى إيه في في يومين كده اللي هو إيه، طب هو إيه المشكلة أما أضرب عرض الحائط كده بال بالأكل والّا الجدول اللي هي كاتباه لي؟ الموضوع بيضايق.
<laughs> فاهماكِ. بس هي المشكلة بُصي، أنا مقدرّة طبعًا اللي أنتِ بتحسي بيه فكرة كمان إن أنتِ معاكِ ناس في البيت فبتضطري إن أنتِ تعملي حاجتين، ويعني زي ما بيقولوا كده المثل بيقول طباخ السم بيدوقه، فما بالِك يعني إن أنتِ بتعملي أكل حلو أوي ومش تبع الحمية الغذائية بتاعتِك لناس، فطبيعي نِفسِك هتروح له يعني آآ فاللي أنتِ بتمرّي بيه ده أمر طبيعي وأنا فعلًا مقدرّة وفاهمة اللي أنتِ حاساه، آآ وفكرة إن الدكتورة تمنعِك علشان تلاقي نتايج سريعة أنتِ ده مش ده خالص رغبتِك، يعني أنتِ رغبتِك إن يبقى أسلوب حياة أكتر ما إن أنتِ تدوري على آآ يعني نتيجة سريعة في عدد شهور معينة آآ وتعملي الصورة بقى قبل وبعد، لأ يعني فأنا مقدرّة فعلًا اللي أنتِ فاهماه وأنتِ ممكن مثلًا تجربي إن أنتِ مثلًا وأنتِ بتشتري امم يعني مشتريات ال الأسبوع أو مشتريات الشهر، إن أنتِ تجيبي حاجات مثلًا تبقى صحية أكتر آآ سهل إن أنتِ تعمليها، أوقات الفترات الأولى من أي حمية غذائية بتبقى مشكلتها زي ما أنتِ قُلتِ المجهود الكبير اللي بيبقى مبذول، خصوصًا إن بيبقى فيه أعراض مثلًا إن أنتِ بتقللي سكريات أو بتقللي دهون، فالجسم بيبقى في حالة كسل طول الوقت، فأنتِ ممكن في اللحظة دي تختاري إن أنتِ تبقي مجهزة مثلًا آآ وجبتين هُم اللي في دماغِك تقدري ت إن أنتِ طول الشهر تعملي آآ طول الأسبوع مثلًا تعملي منهم كمية، يعني مثلًا تشوي فراخ، آآ تعملي طبق سلطة كبير جدًا وتحطيه في علبة مثلًا تحطيه في ال ت في التلاجة، آآ فبالتالي وقت ما تجوعي يبقى أنتِ مش مضطرة إن أنتِ تقفي وتعملي بقى حاجات وتبذلي مجهود، لأ أنتِ عندِك حاجات سهلة فكرة كمان إن أنتِ لو اخترتِ أو جربتِ مثلًا إن أنتِ آآ تختاري مثلًا وجبتين بس تثبِّتي بيهم الأسبوع كله هيسهلوا عليكِ، فكرة ال التفكير والإعداد يعني مثلًا أنتِ شاوية فراخ أو متبلة فراخ، يا دوب هتطلعيها، ت مثلًا تشويها على البوتاجاز، تحطيها مثلًا في القلاية الهوائية لو عندِك، فده هيسهل عليكِ أوي ال فكرة ال إن أنتِ بتبذلي مجهود عشان بتطبخي الأكلتين، ومفيش مانع برضو إن وأنتِ بتطبخي للعيلة بتاعتِك تقللي لهم شوية من نسبة الدهون، تستخدمي دهون صحية مثلًا زي السمنة البلدي، وتبعدي عن أي زيوت مهدرجة مهدرجة يعني أسلوب الحياة الصحي ده خليه أسلوب ليكم كلكم، مش أنتِ لوحدِك.
إمم. بالضبط. بالضبط. إمم إمم. إمم. حلوة دي آه. آه. امم، بُصّي هو أنا فاهماكِ بصراحة، هي فكرة إن أنا أجهّز أكل للأسبوع مثلًا في نفس الوقت، اللي هو آآ عملت مثلًا فراخ أو أو كده أبقى أشيل منها لوجبة تانية في وِسط الأسبوع، برضه دي فكرة بصراحة جامدة جدًا، أنا ما ما كنتش فاكرة الموضوع يعني أنا م ما فكرتش، زي ما باقول لِك كده، هو الواحد يمكن عشان تركيزه على إن هو هياكل إمتى أ أكل أكل براحته، مش بيخ مش بيخلّي الواحد إن هو يفكّر فعلًا صح، إن هو آآ أ أعمل حاجة مفيدة ليّا، ففكرة إن أنا فعلًا أشيل جزء مثلًا من أكل، أنا عملت النهارده مثلًا شوربة خضار، أو عملت خضار sauté أو حاجة اللي هي فيها مش فيها أكل، أو دهون، أو حاجة زي كده، أشيل منها مثلًا آآ وجبتين تانيين في الfreezer آآ فكرة إن أنا برضه أعمل سَلطة، وأجهزها، وأشيل كمّية، بحيث إن هي تقلل عليّا خالص، إن أنا كل يوم إن أنا أعمل 3 أطباق سلطة، و و و ويبقى يعني مجهود يعني متضاعف، بصراحة يعني فكرة ما كانتش على بالي هاحاول كده آآ برضه أنا هاحاول إن أنا أقلل لهم هنا في البيت، بحيث إن هُم يبقوا بياكلوا معايا، وأمشّيهم برضه على نظام صحّي، بس أنا عندي خوف حاجة بسيطة، من إن يعني ابني برضه الصغيّر، أنا خايفة ي إن هو يخِس معايا، فدي بس مضايقاني بس أنا هاحاول لإن هو موضوع صحّي بصراحة، وأنا كده، كده برضه أكيد هاحافظ على صحته، فبصراحة أنتِ فِدتيني أوي والله، يعني أنا هاحاول أجرّب الموضوع ده ويا رب، يا رب ينجح معايا.
بالضبط. بالضبط. أكيد. إن شاء الله هينجح، جرّبي وابقي قولي لي، وما تخافيش خالص لو ابنِك خَس، أنتِ المهم يكون ابنِك بصحّة كويسة، مش مهم خالص إن هو يخِس مثلًا نسبة دهون، المهم أنتِ ممكن تعوّضيه بإن حجم حصّة البروتينات بتاعته تبقى عالية، وبرضه أنتِ لو حسّيتِ إن أنتِ مش مش ماشية أوي مع الموضوع، ممكن ترجعي تش تستشيري آآ يعني استشارية تانية خالص للتغذية.
فاهماكِ. فاهماكِ، تم هاجرّب، ماشي، تسلمي لي.